Allora, generalmente generalmente, eh, non mi capita quasi mai, nel senso che se riesco a scavare, scavo. Eh, può succedere il fatto che comunque arrivi a un certo punto in cui, mhmm, si s n ne sono arrivi a un certo punto in cui ne sono pieno. Eh, e e quello chiaramente poi mi mi porta a fermarmi. E quindi, mhmm, comunque sia è un lavoro molto di introspezione perché, eh, appunto le emozioni è è è un qualcosa di molto introspettivo ed è ed è difficile a volte dena de mhmm, destrutturalizzarle e denaturarle, perché? Perché comunque pe per farci un progetto intorno bisogna anche in qualche modo comprenderle e non dico a livello scientifico, matematico perché boh, eh, probabilmente è è difficilissimo, però quasi a livello quasi a livello analitico, in qualc in qualche modo, perché bisogna capire come funzionano e quindi e come funzionano all'interno di me. Quindi sì è un lavoro molto introspettivo che però sn snerva, che che che mhmm, a volte non si trovano risposte, a volte magari le risposte non ci sono o si crede che n non ci siano, non non si trovano mai magari a volte. Quindi quindi sì, cerco sempre di scavare il più possibile, ehm, e però quando non ce la faccio più, solitamente metto da parte, mi dedico ad altro, che questo questo periodo può essere 1 giorno, 2 giorni, settimane, mesi, e poi capita che comunque qualcosa succede in me e quindi mi capita appunto di riprendere in mano quello che stavo ricercando, la mia la m la mia ricerca. E quindi, mh, mh, sì, a volte mi capita di fermarmi e e però penso che comunque in qualche modo, nel momento in cui mi fermo, il mio la mi c'è una parte di me che che però non è consapevole, cioè almeno io non son consapevole
Okay. Ovviamente. Certo. <giggles> Mh-mh. Certamente. Mh-mh. Non è esattamente, non hai una c una sorta di consapevolezza, ecco.
Sì, sì, in quel momento di di di star di star comunque elaborando quel concetto, perché succede che magari mi fermo e poi dopo mesi riprendo quella cosa e dico: "Ah caspita, era così", trovo la risposta. Questo secondo me perché il mio subconscio comunque continua continua a ragionare su sì.
Certo. Mh-mh. Continua a lavorare, continua a generare. Ti faccio una domanda, ti porto ad esempio, ehm, un'artista contemporanea, ehm, che è Marina Abramovic. Non so se ricordi la, ehm, quando ha presentato la performance "The Artist is Present" all'interno del MOMA, quando lei si sedeva e inte i interagiva no, in realtà lei non interagiva perché era se lei era ferma, ma il pubblico interagiva con lei. Eh, vorrei chiederti quanto ti piace o quanto lasci che il pubblico interagisca con le tue opere?
Sì, sì. Mh-mh. Certo. Interagiva. C'era, era ferma sì. Certo.